Ah, lavoro nella scuola, faccio l'insegnante, quindi lavoro principalmente la mattina, qualche pomeriggio, ma tendenzialmente i pomeriggi e le sere sono libere.
Okay. Okay, perfetto. Okay, perfetto, perfetto, ottimo. E quindi, ehm, durante diciamo i pomeriggi, le sere, ehm, mhmm, non non riesci a dedicare un un tempo, uhm, che può essere anche un tot, ecco fondamentalmente, non uhm, non così tanto, ma un tempo costante per, ehm, questo questa passione, per quanto riguarda la la musica?
M